สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? วันนี้วันเสาร์
ครับก็ดีเลยครับผม อากาศก็ดี วันนี้น่าจะได้ซักผ้าสักทีครับผม
โอ้ พูดถึงซักผ้าก็ เออ เดี๋ยวตามดีกว่า ลืมไปเลยนะเนี่ยว่าต้องซักผ้า เพราะเดี๋ยว 10 โมงมีประชุมอีก เออ เราต้องมี อ่า อะไรนะ Webinar เนาะ
<chuckles> อะฮะ ครับ อือ ๆ ครับ อา ครับ
อืม ใช่ ๆ โอเค วันนี้น่ะมาชวนคุยเรื่องของ เอ่อ เคยพูดความจริงกับใครแล้วแบบรู้สึกไหมว่า มันทำร้ายใครสักคนไหม คุณคิดว่ามันสำคัญไหม? อะไรประมาณเนี้ย
ครับ เรื่อง เรื่องพูดความจริงในส่วนเนี้ย ก็ ผมรู้สึกว่าถ้า ถ้าพูดความจริงแล้วทำร้าย ทำร้ายผู้อื่นใน ใน ถ้าคิดเร็ว ๆ ในมุมของผม ผมจะเจอ 2 เรื่อง เรื่องความสัมพันธ์ ความ ความรักละกัน ความรักของ ของเพื่อนเนาะ ว่าเรา เราต้องพยายามพูดความจริงว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ ตอนนี้คุณระ รู้สึกว่าคุณตาพร่ามัว กับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของงานน่ะคุณ หมายถึงว่าแบบไม่ ไม่มีใครพูดเลยจนส่วนผมต้องแบบ ผมต้องพูดได้แล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ ส่วนใหญ่จะเกิดกับ ผู้สูงอายุ ในความหมายคือ ผู้ ไม่ใช่ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานมานาน อะไรประมาณนี้ ครับผม อาจจะไม่ ไม่มี
อืม เหมือนกับเขาไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง
อาจจะไม่มีใครกล้า ไม่ ไม่มีใครมีอำนาจ แล้วก็ไม่มีใคร อยากเรียกว่า อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง อะไรประมาณเนี้ยครับผม แต่เผอิญผม เผอิญผมมี เรียกว่าผมมีอำนาจนิดหนึ่งละกันในการสามารถพูดได้ครับผม ก็เลยจะเป็นหน้าที่ของผมก็จะเป็นประมาณ 2 ส่วนเนี้ย เดี๋ยว แต่เดี๋ยวเราค่อยคุยต่อในยาว ๆ นะครับ แล้ว แล้วก็ของทางคุณเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้
อ๋อ อ๋อ โอเค <clears throat> อืม ๆ อืม อาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองมั้ง เออ บางทีเรา
อืม
เอ่อ อย่างกับสามี อย่างเงี้ย บางทีเราก็ไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมด
ครับ อืม ครับ
อ่า เราก็กลัวว่าเขาจะเสียใจ หรือว่ากลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไป หรือว่ากลัวเขาจะ
อา
ไม่เข้าใจ แล้วแปลความผิด คิดเข้าใจเป็นอย่างอื่น
อืม
อาจจะเป็น ส อาจจะเป็นแบบจิตใต้สำนึกมั้ง เราก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าถ้าแบบโกหกว่า แบบมีมือที่สาม มีอะไรอย่างเงี้ย ไม่มี ไม่ใช่แบบนั้น อะ อาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน เรื่องครอบครัว เรื่อง เอ่อ การเงิน เรื่องวิธีจัดการชีวิต อะไรแบบเนี้ย
อืม อืม อืม ก็ ก็เข้า เข้าใจคุณ เพราะว่าของ ของ ของอย่าง ของทางผมน่าจะเป็น น่า น่าจะเป็นฝ่ายเค้นมากกว่าฝ่ายผิด กับ กับ กับ กับทางแฟนหรืออะไรประมาณเนี้ย เพราะว่า
<clears throat>
คือผมเข้าใจว่า ร เวลาเราใช้ชีวิตด้วยกันอะ มัน มันเว เรื่องมันไม่ได้มี 1, 2 เรื่อง เหมือนเพื่อนร่วมงานหรือแบบเหมือนเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย เรื่องมันมีเป็น 100 เรื่องเลย ซึ่งผมก็เข้าใจ ซึ่งจริง ๆ ถ้าทางแบบ สมมติผม ผมกับแฟนเนี่ย คือเราก็รู้ว่ามันมีเรื่องที่ผมรับไม่ได้อยู่ 3-4 เรื่อง เพราะเราอยู่กันมานานเนาะ เรื่องที่ เรื่องที่แฟนก็รับผมไม่ได้อยู่ 3-4 เรื่องเนี่ย มันก็เหมือนเป็นจิตใต้สำนึกเราว่า เฮ้ย 3-4 เรื่องเนี้ยมันไม่ควรนะ <chuckles> ถ้าพูดมัน มันยาวนะ อะไรยังเงี้ย ก็ แต่ผม มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะ แต่ แต่ไม่รู้นะ เพราะว่าแต่ละคนมันก็มุมมองมันก็เรียกว่าแบบประสบ ไม่ใช่สิ สถานการณ์มันก็ต่างกัน อา ใช่ไหม?
อืม ค่ะ อือฮึ อืม อืม อืม ประสบ อ อา ใช่ ๆ อาจจะอย่างคุณ ถ้าแบบว่าพอเข้า รู้ทางกันแล้วอะ มันก็แบบอาจจะอยู่กันมานาน เออ แต่ของเรามันยังอยู่กันไม่นานมากอะ ไม่กี่ปีอะ 5 ปี
เออ แบบ อา ครับ โอ้ นานกว่า ผมแล้วนะ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ
อ้าว เหรอ! อ้าว เหรอ! แบบ อะ แต่อาจจะเป็น หรือว่าเราไม่แน่ใจ อะ เราลองมาคุยกันว่ามันแบบประมาณไหน?
ของ
เชื้อชาติ ศาสนา
โอ๊ย ตรงกันหมดเลยคุณ เป็นคนไทยด้วยกัน
อา อา เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ของเราอะคนละชาติ
อ๋อ มันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ น นอกจากเรียนรู้ความสัมพันธ์แล้ว ก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมด้วย ผมว่า แน่นอนว่าต้องใช้เวลา
เออ วัฒนธรรมน่ะมันมีไส้ในที่แบบแปลกประหลาดเหมือนกันนะ ตอนแรกเราก็คิดว่า เออ เรามาเจอกันตอนแบบโตแล้ว กลางคนแล้ว แก่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็คงไม่ได้มีปัญหามาก ก็แบบต่างคนก็ต่างรู้แล้วว่าแบบต้องทำอะไรยังไง แต่พอมาจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ใช่นะ
อือ อืม ครับ อืม
เออ บางทีเราอะจะกินข้าวไปด้วย คนไทยเราก็กินไปด้วย คุยไปด้วย ดื่มไปด้วย เมาท์ไปด้วยเนาะ
อา ครับ
แต่เขาไม่ได้ เขาต้องกินข้าวเสร็จ แล้วไปนั่งคุยกัน
ก็คุ้น ก็คุ้น ๆ อยู่นะ บ้าน บ้าน บ้านเพื่อน บ้านน้ามีแฟนเป็นเยอรมัน ก็สะ สภาพนี้เหมือนกันน่ะ ห้ามคุย ผม ผมจำได้ว่าตอน ตอน ตอนผมยังวัยเยาว์อะ แต่น้าเขาแต่งงานไปนานแล้ว โอ้โฮ ผมเดินเอาแบบ เอา เอาเท้าไปกดพัดลมอะคุณ โอ้โฮ โดนยับเยินเลย เรียกมาสอนมารยาทเลยอะคุณ แต่ก็
เออ เออ ค่ะ ค่ะ อา อันนี้น้าคนไทยใช่ไหม?
น้า น้าเยอรมัน <chuckles>
อา
ใช่ ๆ แต่ก็งง แต่ก็แบบ ไม่รู้สิ แต่อาจจะเป็นแค่น้าผมคนเดียวนะแบบ อะไรประมาณเนี้ย ใช่ ๆ
อืม ๆ อืม
แบบ ครับ
มันก็มีหลายอย่างที่มันก็ต้องปรับตัวเนาะ พอแบบพอเราจะอธิบายอย่างแบบวัฒนธรรมเมืองไทย หรือว่าการพูดการจาแบบคนไทยเวลาเราไปแบบ ไปประชุมญาติ ไปกินข้าวกับญาติพี่น้อง หรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อน อะไรเงี้ย บางทีเขาก็คุยไม่เหมือนเรา
อืม อืม
เออ มัน
แต่มันก็ ผมก็ แต่มันก็ ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็น เรื่องหนึ่งที่ ต ที่ต้องเรียนรู้ไปเนาะ เพราะว่า <chuckles> มัน มันความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอก แต่หมายถึงมันเป็นแค่ มันเป็นเรื่องใหม่ที่ ที่ ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมี อะไรยังเงี้ย เป็นอีก
เออ เราไม่ได้โตมากับแบบนี้ไง
ใช่ ๆ ซึ่งจริง ๆ มันก็ ผมก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย มันก็เป็นเรื่องของ กิริ ท่าทางหรืออะไร แต่สุด สุดท้ายผมรู้สึกว่า สิ่งที่ปรับความเข้าใจดีที่สุดหมายถึงเป็นเรื่องการสื่อสาร อะไรอย่างเงี้ย กับการพูดคุย หรือยังงี้ แต่มันก็เป็นแล้วแต่กรณีเหมือนกัน บางกรณีก็สมควรพูด บางกรณีก็ อ่า เบรกไว้ก่อนสักแบบ สัก สักเดือน หรือ หรือเบรกตลอดไปเลย <chuckles> มันก็เลยแต่กรณี <chuckles> ผมก็ ใช่ ๆ คือ
อืม ๆ ๆ ๆ อืม
แต่ แต่
ใช่ ๆ เราเข้าใจอยู่ว่า เออ บางสถานการณ์มันก็พูดได้เลย บางสถานการณ์ก็ เออ รอให้เย็นก่อน บางสถานการณ์ก็แบบ ถ้าอย่างพูดเรื่องเงินเนี่ย
ครับ ครับ
คนไทยอะจะไม่ค่อยแบบ อย่างเราเงี้ย ไม่ค่อยแบบเคร่งครัดเรื่องเงินเท่าไร
อืม
เออ ความเอาจริงเอาจังเรื่องการทำงานของเราก็ไม่ค่อยเท่าไร
อืม ครับผม
ถ้าเทียบกับชาติตะวันตกเขา
ก็ ก็ ก็ใช่อะนะครับ
เออ เราก็จะดูสบาย ๆ ตามคำพูดเราอะแหละ
ก็ ก็ ก็ใช่นะครับ ผ ผมทะเลาะกับแฟนล่าสุดก็เรื่องเงิน <chuckles>
อืม เราไม่ค่อ อืม
ครับผม มันก็
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมันก็ทำให้คนแบบ เออ บางทีผู้หญิงก็จะคิดไปเยอะไง เราก็คิด เราก็คิด อ้าว แล้วจะทำยังไง? ถ้าสมมติไม่มีตรงนี้แล้วตรงนั้นจะทำยังไง? อะไรอย่างเงี้ย มัน มัน มันแบบผู้หญิงมันจะคิดล้ำเนาะ
อืม อืม ครับ ก็ ก็ผมก็ตามไม่ค่อยทัน <chuckles> ครับ
<laughs> มันก็เป็นแบบประมาณยังงี้แหละ เออ บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ มัน บางทีมันเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ มันก็ต้องพูดอะ มันก็ต้องทะเลาะอะ
ครับ ก็ ก็ ก็ใช่ครับ ก็ ผม ผมไม่ มันคือแล้วแต่ มันก็แล้วแต่ แบบแล้วแต่คู่ แล้วแต่ แล แล้วแต่สถานการณ์เหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีคน ผมเห็นถ้า ถ้ารอดก็ต้องมีคนแบบหมายถึงคนพูดคนหนึ่ง คนยอมคนหนึ่งอะ ถ้าพูด 2 คนมันก็ มันก็ไม่ไหวนะ หมายถึงว่า แบบ ผมเห็นมันจะตึง ๆ หน่อย ๆ ครับผม
อืม เออ อันนี้เรา ข เออ อันนี้เราเข้าใจคุณที่คุณพูดว่าต้องมีคนยอมคนหนึ่ง เหมือนกับแบบมัน ในชีวิตคู่มันไม่มีคำว่า win-win situation น่ะ
หรือ ใช่ครับ หรือกรณีที่ตลกที่สุด คือ ผมเห็นคนยอม 2 คนก็ไม่รอดนะ เหมือนเก็บกดอะไรกันทั้งคู่เลย <chuckles> ต้อง โอ้โฮ ใช่ ๆ มันก็เหมือนแบบ เหมือน เหมือนค่อย ๆ ห่างออกไปเรื่อย ๆ อะคุณ ที่ ที่ผมเคยเห็นนะ แบบยอม ยอมทั้งคู่อะครับ ก็ แต่ก็อาจจะเป็นแค่เคสนั้นเคสเดียว ใช่ โอ้โฮ จะไม่ยอมทั้งคู่ก็ ก็ไม่ได้เหมือนกัน ผมก็เลยรู้สึก เอ๊ย มันต้อง
อืม หรือว่าแบบ ไม่ยอมทั้งคู่เปล่า? ไม่ยอมทั้งคู่ มันก็แตกหักกันไปอีก
ใช่ ใช่ครับ ครับ แต่ก็ มัน มัน แบบมัน ซึ่งคน คน คนที่พูดอะ ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่พูดตรง ๆ อะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พูดแหละ คน คนที่ยอมก็น่าจะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวอะ มัน มันก็อาจจะมีหลายกรณีที่เขาอาจ อาจจะไม่กล้าพูดตรง ๆ ออกมาครับผม ส่วนคนที่พูดก็พูดอยู่แล้ว แหละ <chuckles> อาจจะไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไร เพราะคนพูดก็คือคนพูดเนาะ ก็ต้องพูดตรง ๆ กันอยู่แล้ว ครับ ปัญหามันก็อาจจะเป็น
เออ อืม ๆ ๆ อืม อืม แต่คนที่ยอมอะสิบางที เราอะเป็นคนยอม
อืม
เราอะเป็นคนยอม พอยอมมาก ๆ เข้า มันก็รู้สึกแบบอึดอัดนะ รู้สึกว่า เออ ทำไมฉันแบบบางวันมันก็แบบ เอ๊ย ทำไมแบบตอนแรก ๆ ยอมมันก็ดีไง ยอมมันก็ดี เออ ก็สบายดี จัดการไปเลย
อ้อ อา ใช่ ๆ เรื่อง ใช่มัน ใช่มันจบ มัน ใช่มันจบเร็ว แต่หมายถึงแบบยิ่ง ยิ่งนาน ๆ ไปมันก็แบบ เรื่องเล็ก ไม่ ไม่รู้เหมือนกันนะ ข ของผมก็เรื่องเดิม ๆ อะไรประมาณเนี้ย
เออ เราก็เลย เราก็เลยแบบว่าพอ พอยอมมาก ๆ เข้า มันก็เลยเริ่มแบบเริ่มอึดอัดอะว่า ทำไมต้องยอมด้วยอะ ยอมมานานแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยมั้ง ทำไมแบบเกิดเป็นแบบ มีความฮึกเหิมแบบรักตัวเองขึ้นมาขนาดนั้นก็ไม่รู้
ครับ อืม อืม อืม อืม อืม แต่มัน
ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรา เขาก็ดูแลเรา เขาก็แบบ แต่ทำไมแบบ เออ วันหนึ่งเกิดขึ้นมาแบบ ไม่แล้ว ฉันจะอย่างงี้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย จะต่อต้านแล้ว อะไรเงี้ย
อืม
อืม ก็เลยเป็นแบบนั้น
อะ อัน อืม ผมก็รู้สึกว่าจริง ๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะ หมายความว่า <chuckles> ปกติในมุมผม ก็คือเหมือนว่า ตอ ตอนแรกเราอาจจะกังวลเรื่องอื่นมากกว่าไง ในความหมายคือความสัมพันธ์กับ ไม่ ไม่รู้นะ ไนมุมมองของผมนะ ความสัมพันธ์จะไปดีไหม หรือว่าอะไรจะไปดีไหม เราอาจจะมีเรื่องอื่นที่เรา ceoncern มากกว่า แบบเวลาเราอยู่ไปนาน ๆ เนี่ย เรื่องพวกนั้นมันอาจจะหลุดจากหัวเราไปแล้วว่า เฮ้ย ความสัมพันธ์จะดีไหม? อะไรจะดีไหม? เรา มนุษย์เราเลยต้องพัฒนาไปสเต็ปต่อไป คือแบบ เฮ้ย ทำไมเราต้องยอมวะ อะไรประมาณเนี้ย คุณ อะ อันนี้ในมุมผมนะ ซึ่ง
อืม ค่ะ
เดาล้วน ๆ <laughs> ม มันเหมือน เรา เราต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ คุณ หมายถึงช่วงแรกเราอาจจะ ตอน ตอนไม่มีเงินแบบสักบาทหนึ่ง ขึ้นแท็กซี่เราจะ โอ้ สุดยอดเลย แต่หลังจากนั้นแท็กซี่ไม่ได้นะ เราต้องมีรถ อะไรแบบ เมื่อ เมื่อเรา ซีเคียว อะไรสักอย่างระดับหนึ่งอะคุณ เหมือนแบบสมองเราแบบจะพยายามพัฒนาต่อไป โดย โดยธรรมชาติน่ะคุณ
อา ๆ ๆ เออ ๆ อา
กับ กับทุกเรื่องอะคุณ เรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คือแบบ แต่ แต่มันจะไป ไปคนละทิศทางนะ บางคนอาจจะพัฒนาไปทางหนึ่ง บางคนอาจจะอยากได้อีกทางหนึ่ง ครับผม ถ้า ถ้าทุกอย่างมัน ซีเคียว แล้วนะ อาจ อาจ ครับผม
เหมือนกับพัฒนาแยกออกไปคนละทาง อย่างงี้เปล่า?
อะ ไม่ ๆ คุณ หมายถึงแบบเราอยากจะได้อะไรมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่ละคนคำว่า มากขึ้นน่ะจะต่างกัน อา ใช่ ๆ หมายถึงคุ แบบ ถ้า ถ้าเป็นเรื่องเงิน บางคนได้มากขึ้นอาจจะหมายถึงเงินที่มากขึ้น สำหรับผม บางคนได้มากขึ้นอาจจะหมายถึงทรัพย์สินที่มากขึ้น อา ใน ใน ในความหมายคือ แต่ แต่มันจะต้องเป็นการพัฒนาไป ไปสักทางหนึ่งอะคุณ เพราะว่ามนุษย์เราไม่หยุดอยู่แล้ว ครับผม
อืม อืม ๆ ๆ ๆ อืม
มัน มันก็อาจจะเป็นเพราะแบบคุณรู้สึก ซีเคียว แล้วว่า ชีวิตคู่แบบ เฮ้ย ตอนนี้แบบ ซีเคียว แล้วอะคุณ แบบโอเคแล้ว แบบ ในสมองคุณก็เลยแบบ เฮ้ย เราต้องแบบ มันต้องมีเพาว์เออร์ขึ้นนะ แบบเหมือน เหมือนให้ ไม่รู้สิ <chuckles> แต่ แต่อันนี้แบบมุมมองเหตุผลล้วน ๆ เลยนะคุณ บะ บางเรื่องผมรู้สึกว่าใช้เหตุ ใช่ ตะ แต่ผมก็ผ่านอะไรมา บางเรื่องใช้เหตุผลไม่ได้คุณ มันใช้ บางเรื่องต้องใช้อารมณ์ล้วน ๆ เลย <chuckles> เรื่อง ซึ่งไอ้เรื่องพูดความจริงก็เหมือนกันคุณ เพราะ เพราะว่าถ้าทุกคนใช้แต่เหตุผลอะ ผมว่าเรื่องพูดความจริงไม่มีประเด็นเลยคุณ ใช่ ๆ มีหลายเรื่องเลยที่ผมรู้สึกว่า เอ๊ะ เรื่องพูดความจริงอะมันเป็นเรื่องของ อารมณ์ อารมณ์เสียเยอะเลยอะคุณ หมายถึงว่า บาง
อืม ๆ ๆ เข้าใจ ๆ ๆ <clears throat>
ผมว่าอารมณ์น่ะคุณ <chuckles> ผม ผมเจอเหตุการณ์ประมาณนี้บ่อย
เหมือนกับแบบว่า "อ้าว รักฉันจริงหรือเปล่า ทำไมถึงมาว่าฉันแบบนี้?" อย่างเงี้ยเหรอ?
มัน กับทุกเรื่องเลยคุณ แล้วเป็นเรื่องงาน เรื่องงาน ก็แบบ เอ๊ะ คุณ ผมอยู่มาตั้งขนาดนี้แล้ว ทำไมผมจะไม่รู้ว่าอะไร คุณมาพูดอะไรเนี่ย เรื่อง เรื่องเพื่อนก็แบบ นี่คุณจะ นี่คุณจะทำให้พวกเราแตกหักกันเหรอ ทำไมพูดอะไรยังเงี้ย เออ นี่เป็นเพื่อน ผมเป็นเพื่อนคุณกี่ปี นี่แฟนผมคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน มัน มันหลาย หลายเรื่องอะ รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันจะพุ่งมากเลยในเรื่องความจริงที่ขัดกับความรู้สึกในใจเรา ครับ
อา ๆ ๆ อืม <clears throat> อืม อืม แล้วทำไมเราถึงต้องมีความรู้สึกที่มันขัดกับความจริง?
อืม ในความ
ทั้ง ๆ ที่มันมีคำแบบ มันเป็นสเตตเมนต์อยู่เลยว่า มันมีแบบกาดอกจัน กาหัวไว้เลยว่า ข้อนี้เป็นเรื่องจริง ซึ่งไม่มีใครที่จะแบบมาบอกได้ว่า มันเป็นเรื่องไม่จริง
ไอ้ ใน ในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่า ความ ความมั่นคงของอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะคุณ หมายถึงว่า อะ คือ คือ ถ้าสุดโต่งเลยอะ ถ้าสุดโต่งเลยอะจะเหมือนแบบว่า หมายถึงคุณพ่อเสียแล้ว แต่รู้สึกว่า เฮ้ย คุณพ่อยังอยู่ แต่นี่คือแบบขั้นสุดเลยนะ แต่จริง ๆ มันก็ถอยลงมาได้เรื่อย ๆ อะคุณ พอ พอนึกออกไหม? หมายความว่าแบบมัน ม คือ คือ คืออันเนี้ยมันคือขั้นสุดนะคุณ ก็คือแบบหลอกตัวเองไปเลย แต่จริง ๆ อะเราก็จะ ระดับการหลอกของเราอะมันก็จะแล้วแต่บุคคลอะ เหมือนคือผมยกเคสนี้มาคุณอาจจะ เฮ้ย แต่ไอ้นั่นมันไม่ ไม่ปกตินะ มันถึงคิดยังงี้ได้ แต่คือ คุณลองกลับไปในมุมของการคิดเลขอะ แบบบวกลบเลข บางคนก็โคตรเก่งเลย บางคนก็อ่อนเลย แต่คือทุกคนก็บวกลบเลขได้ ในความหมายก็คือ ไอ้การหลอกตัวเองอะ ผมรู้สึกว่า ทุกคนก็มีเหมือนกัน เพื่อ ซีเคียว ความรู้สึกในใจ แต่ แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน อา แต่การ ซีเคียว ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญนะคุณ เพราะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้ ครับผม
ก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ว่ามันจะผิด หรือมันจะถูกใน ในสายตาคนอื่น
มันก็ มันก็แล้วแต่บุคคลอยู่ดีอะคุณ มันเรื่องความ จิตใจมันเรื่องยากมาก <laughs> มัน ที่
เออ มัน มันต้องแบบว่า มันต้องแบบอยู่ในครรลองคลองธรรมที่แบบ ไม่ได้ทำร้ายคนอื่น หรือว่าไม่ได้ไปแบบบังเบียด เบียดบังคนอื่นจนเกินไป อย่างเงี้ย
อืม ครับ ครับผม
เออ มันต้อง ซีเคียว ประมาณนั้น ไม่ใช่แบบ ซีเคียว แล้วแบบว่า เฮ้ย ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นว่า "ฉันทำถูก" อะไรอย่างเงี้ย มัน
อือ ครับ
แบบมันต้องมีขอบเขตอยู่บ้างไหม?
มันก็แล้วแต่ case by case น่ะคุณ <laughs> ก็
อืม ๆ ๆ ไม่เป็นไร เออ ๆ ค่อย ๆ จัดการไป
อือ มันเป็น case by case เลย ใช่ ๆ ๆ ครับ ก็
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึก บางทีกังวลว่า แบบเราพูดไปแล้วทำให้เขาเสียใจ ทำให้เขาแบบไม่รักเราแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็มี มันก็มี
อา ครับผม ใช่ ๆ ครับผม
เออ มันก็เลยกลายเป็นว่า อ้อ ไม่ได้ พูดไม่ได้เนาะ อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบในบางกรณีครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ได้มาพูดคุยกันครับผม
อืม เช่นกันค่ะ ไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
อา เช่นกันครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผม
ค่ะ สวัสดีค่ะ